ふーん。
なんかそういったところはあって、そんな心配しなくても大丈夫だよっていう風な感じにはなったりしますね。
うーん、なるほどな。それって、どんな人に対しても平等にそういう風に思うんですか？例えば、そのすごく仲いい親友であったりとか、家族はもちろんのこと、例えば出会って2日目出会って、しょに今日出会った人とかに対しても、そういう風に感じるんですか？
うーん。 ああ。 いや、やっぱりその関係の深さというか。
はい。
あの友達とかには、正直そこまで思わないんですね。
うんうん。
なんですけど、やっぱ家族、うん、一親等ぐらいですかね。
うんうん。
うーん、の家族に思いますね。

はい。で、妹と、こう、2人で、こう、なんか深い話をしたりする時に、なんか、こう、「たまに死を考えて怖くなっちゃうんだよね」みたいな感じに、ま、相談じゃないですけど、こう、人ってこういうことを考えるのかなと思って。ちょっとこうね、他の人はどう考えてるのかっていうのを意見が聞きたくて聞いたことはありますね。
うん。 はいはいはい。 うん。 うんうん。それは、じゃあ、妹さんは、それに対して、こう、どんな反応でしたか？
うん。 うん、そうなんです。なんか、あんまり、妹はそこまで考えていなくて
はいはいはいはい。
なんか、ああ、でも、ね、「お姉ちゃんにそうやって言われると」 「なんか、私まで怖くなる」みたいな感じで、なんか、逆に考えてなかった人に、なんか、考えさせてしまった気がしちゃって。なんか、逆に、こう、も申し訳ない気持ちになっちゃったんですよね。
うーん、うんうん。 はいはいはい。 う、うん、うん、うん、うん。 うーん、なるほど、そういう、かん、ねえ。ああ。ああ。えっと、と、待ってくださいね、今聞こうと思ってたことが飛んじゃって
うーん。 はい。<chuckles> 大丈夫です。
何だったっけな。<chuckles> えっと、そうだな
うーん。
何て聞こうとしたん
親とかですかね。
あ、そう、あ、そうだそうだ、思い出しました。その、さっき、あの
はい。
何か1つのその生命体というか、1つのものが無くなるのが怖い、とお話されていましたけれども、こう、あの、例えば、その、1つのものが無くなるって、例えば彼女とあ、彼氏さんと別れるとか、親友と絶交するとか、そういったものも捉え方によっては、その、自分の中でそれが消えてし
はい。 うん。 はい。 うん。

うん。
あうっていうものだったりするのかなと思って。それと、その、周りの人がに気を付けてねっていう心配するっていうのって、こう、あなたの中で、差異があったりとかするんですか？
ああ、はい。 うん。 はい。 うーん。そうですね。やっぱり別れとか絶交と死は、なんか全く別物で見ていて。
はい。 うん、うん、うん。
うん、それこそ今の、こう、一緒に生活しているパートナーは、あの、なんて言うんでしょう、今までお付き合いした人のような、別れがあるって全く思わないあの、なんて言うんでしょう、付き合い付き合いというか、ま、結婚してるので、関係性だなってこう、なんだろう、お互いにすごい確信確証みたいなものがあるんですよね。
はい。 うんうんうんうん。 う、うーん。すはいはいはいはいはい。
なので、あの、やっぱり相手をひとつのものとした時に、ま、仕事を見送る時とか、なんかこのまま事故に遭っちゃったらどうしようとかっていう、こう、ふ不安というか怖さになっちゃうんですよね。
うん。 うーん、なるほどな。いや、なんかこう今ちょっとお話聞いてて、なんかすごく、その愛の表現のひとつが「心配」なんじゃないかなっていう風に、こう、なんかそういう人って世間一般でもよく見かけますし、なんて言うんですかね、その、愛を向ける方向性が、その人まあ、さっきおっしゃってた通り、一等親ぐらいまでとかはすごく気にかけるし、大事な友達は心配するってねいう風に仰ってたので、あなたの中での、その、ラブランゲージじゃないですけど、そういったものが、その相手のことを気にかけるっていうだけなのではないかなっていう風に、あの、聞いてて思ったんですけど、それはどうですかね？
うん。 ああ。 うん、はい。 うん。 うん。 はい。うん。 はい。うん。 うん。 うん。 はい。うん。そうですね。確かに表現がなんまあ、自分で言うのもなんですけど、重いのかなとは、確かに今言われて感じましたね。
はい。 うん、うん、うん。でもそれって別に、なんかりあんまり悪いことではないと思っていて、やっぱりその心配って一番ね、あの、愛を感じやすいっていう風に言う人も結構多いじゃないですか。
うーん。 うん。 はい。うん。 うん。 はい。 あ、そうですね。うんうんうん、なんかうん。
うん、うん。っていうことを考えたとはいはいはいはい。おう、ってことをお
あ、いや、おばあちゃんの愛みたいな感じを今、うん、思い出しました。うん。
そうですそうですそうです。 はい。っていうことを考えた時に、その、これから自分に、あの、当てはめて、老いだったり死とかを意識して何か出来ないっていう風に、こう、なんて言うんですかね、ネガティブに捉えてしまうよりも、なんかその「あっ、これが自分の中での、ま、なんか愛の向け方なんだな」っていうのも自分にも向けてあげることで、何かその、全てのこと心配だったりをポジティブに捉えやすくなったりするのかなっていう風に
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、うん。